Anladım. Yani misafirleriniz ş şanslı o zaman anladığım kadarıyla. Öyle düşünüyor musunuz? <chuckles> <chuckles>
Misafirlerim şanslı, ııı, mı bilmiyorum. Onlar da bana aynı şekilde davranıyor. Yani o zaman hep beraber, benim çevremdeki arkadaşlarım, misafirliğe gittiğim kişiler de aynı şekilde davranıyor. Hatta çoğu benim, işte, eee, akşamları çay içmediğimi biliyor falan. Eee, ya da bazıları kahveyi iyi kremalı içtiğim için değişik kremalar evinde bulunduruyor, sırf benim için. Ben şanslıyım diyeyim. <chuckles>
Ha ha. Ha ha. Anladım. A! Ne güzel. <chuckles> A! Ço çok güzel bir şey bu. <chuckles> Anladım.
Evet, evet. Eee, özellikle yakın arkadaşlar tabii, birbirlerini biliyorlar ne içip ne içmediklerini. Güzel bir şey bu. Sosyalleşmek için bence kahve de çay da harika içecekler o açıdan.
Ha ha. E, tabii. Hı hı. Tabii. Kesinlikle. Yani, eee, aslında sizin hayatınızda da birebir, hani, her gün olsa da, hani, olmasa da olur demiştiniz ya. Ama yine de, hani, sosyal anlamda da önemli bir etkisi var anladığım kadarıyla.
Evet. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Eee, ke hepimizin, eee, var bence. Ve, eee, hemen hemen bütün kültürlerde de aynı şeyi görüyorum. Sırf Türk kültüründe değil. Yani, eee, benim tanıdığım bütün kültürlerde bir içecek, eee, ritüeli var, o da sosyalleşmenin, eee, bir, iii, aleti diyeyim.
Hı hı, anladım. Hımm. Değil mi? Doğru. Hı hı. Kesinlikle önemli aslında. Yani küçük bir şey g gibi gözükse bile.
Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı.
Hı hı. Anladım, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum bu, eee, güzel örnekler için de. Teşekkürler.
Benim için de öyle. Hı hı. Benim için de öyle oldu. Ben teşekkür ederim.
<chuckles>